Oke, jadi sebenarnya kalau, pernah apa enggak, aku pernah, Kak. Cuma itu dulu sebelum aku sadar bahwasanya kalau yang seperti itu sangat-sangat tidak sehat gitu, kita, kita enggak bisa kita enggak bisa ngatur, eee, apa namanya, pendapat orang lain, kita enggak bisa ngatur pemikiran orang lain. Jadi yang bisa kita atur adalah diri sendiri kita ngatur, eee, apa namanya, pola pikir kita sendiri gitu. Jadi kalau se mau kita nurutin, eee, standar orang lain tuh nggak ada habisnya, Kak, misalnya kita, eee
Oke, iya. Setuju. Mhm, pernah ada cerita kayak gitu, Kak? Pengalaman Kakak, boleh diceritain?
Iya, jadi ketika aku misalnya misalnya pas lag aku lagi kuliah gitu kan misalnya, eee, terus ditanya, "Kok kuliah terus nggak lulus-lulus?" Gitu kan. Itu pendapat orang lain nah, oke aku udah lulus nih, "kok kok kuliah lulus tapi nggak dapet kerja?" Gitu, oke aku udah kerja nih, "kok kerja terus nggak nikah-nikah?" Gitu kan, ada lagi setelah nikah, "Oh, udah nikah kok nggak punya anak?" Gitu aja terus. Jadi setiap setiap pencapaian yang kita, eee, capai itu tetep tetep ada kalau misalnya mau diomongin sama orang lain, entah itu tetangga atau orang terdekat kita itu tetap ada yang se benar banget, Kak, nggak ada habisnya, Kak, kalau mau ngikutin standar orang lain.
Iya. <chuckles> Iya. Mhm. Mhm, hmm. Wah, iya. Mhm. Mhm. Capek ya, Kak, ya, mhm. Oke. Oke, Kak, ada nggak sih langkah-langkah atau kebiasaan kecil yang, eee, Kakak sering lakukan ya, untuk menguji apakah Kakak itu sedang dalam kondisi, cukup atau belum gitu, Kak?
Kalau aku sendiri sih biasanya lebih ke lihat, eee, orang-orang terdekatku ya seperti keluarga, istri gitu kan. Kalau aku ngelihat, eee, kami semua kayak hidupnya tuh bahagia, biasa-biasa aja, eee, semua nggak ada kendala, nggak pernah ada masalah, itu itu udah udah cukup banget sih, Kak. Jadi kayak nggak perlu, ada lagi yang harus dipikirkan kayak nyari-nyari, "Aduh apa yang kurang ya? Apa yang kurang?" Padahal kita semua udah udah kayak happy-happy aja, udah bahagia-bahagia aja, nggak ada yang dipikirkan atau nggak ada beban yang sampai kita tuh harus, mikir berlarut-larut gitu. Jadi menurutku itu, salah satu tanda ketika emang, aku sendiri atau bahkan keluargaku udah udah sangat cukup gitu, Kak.
Mhm. Iya, wah. Mhm.